Te cuento que a veces siento que, de verdad, el tiempo no me alcanza. Tengo tantas cosas que hacer en mi día, tantas responsabilidades, pues entre la universidad, eh, mis hobbies, de repente el home office, no sé, o sea, son demasiadas cosas que, mira, me levanto a las 7 y media, eh, esa es como mi hora de que empieza el día. Hay días en que sí tengo que ir presencial a la escuela, otro día solamente es en línea, y ahí es como que parto para ver si hago ejercicio en la mañana o hasta en la tarde, o si, por ejemplo, tengo clases online, luego como que digo: "Bueno, o sea, en lo que empieza la otra, hago un rato de home office", y aquí ya está oscureciendo a las 5 y media, entonces, ya, o sea, me da muchísima flojera hacer algo en la tarde, siento que mi día ya se cortó a esa hora porque ya siento que son como las 11 de la noche.
Claro, entiendo, ¿no?, yo creo que se entiende bastante cuando hay bastantes pendientes, bastantes cosas que hacer, y más con el home office, ¿no? Yo creo que el tiempo vuela de una manera diferente que estar en un trabajo presencial, y por eso logro entender que a lo mejor sientes que, de la nada, pues, ya ya no hay tiempo, ¿no?, ¿y y cuánto tio tiempo llevas con esta con esta dinámica, con estos horarios?
Sí. Mm, como 3 o 4 meses, más o menos, o sea, tengo estos tiempo lidiando y queriendo organizarme de verdad. Ay, pero no puedo, o sea, por más que quiero, todo se me sale de control de las manos y a veces termino haciendo literal, ¿eh? No te miento, el home office hasta en la noche, porque en la mañana, pues, me entretuve en una cosa u otra. Y fíjate que, últimamente, me está pasando que hasta me da culpa hacer ejercicio, porque digo: "Ay, este tiempo lo debí haber estado usando para hacer o cosas de la escuela o el home office, pero, pues, también tengo que hacer ejercicio, ni modo que qué?".
Claro. Claro. Claro. Y, entiendo, ¿no? Yo creo que, ah, es es difícil por esa parte complicado, complejo, ¿no? De que, eh, digamos, hasta para el ejercicio, como dices, ¿no? Te sientes culpable de hacer por el porque ese tiempo lo podrías haber bien imple implementado en otra parte, ¿no? Pero, pues, mira, yo creo que hay que buscar, eh, cómo equilibrar esto, ¿no? De alguna manera podemos lograrlo, yo creo que que me me gustaría conocer un poquito más de esa rutina, cómo es entre semana, cómo los fines de semana, eh, cuáles son tus tiempos libres para intentar organizar, ¿no? Yo creo que teniendo un buen orden y una buena organización, eh, posiblemente, podamos acomodar todo y que te dé tiempo de todo, ¿no? Y lo más importante, eh, ojalá se pueda dar, eh, chance de que haya esos tiempos para la actividad física.
Sí, la verdad es que, pues, fíjate, o sea, las responsabilidades serían como, literal, martes y jueves voy a la escuela, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y los demás días, pues, es, o sea, solamente clases online. Eh, algunas clases en la mañana sí requieren como que prendas tu cámara, pero solamente son como 2, o sea, las demás no les importa, o sea, puedo estar haciendo lo que sea y escuchando la clase, que a veces lo que hago, bueno, me pongo, por ejemplo, en la caminadora, y en lo que escucho la clase pongo la laptop a un lado, y entonces, ya estoy como caminando y siento que estoy haciendo como 2 cosas a la vez.
Claro. <chuckles> Okey. Ah, muy bien. Claro. <chuckles> Sí, claro. Y y fíjate que qué bueno que mencionas eso, ¿no? Porque, a veces, también vendría bien, eh, digamos, todos esos pendientes y esas cosas que haces en tu día, eh, realizarlas de una manera dinámica con algunos cambios, eh, a lo mejor, un día diferente, o una semana sí, una semana no, donde puedas meterle cosas dinámicas, a lo mejor al al home office, a lo mejor a la escuela, como dices, para de de alguna manera sentir que estás, eh, a lo mejor, casi haciendo 2 cosas al mismo tiempo, cuando puedas, ¿no? Yo creo que también hacer ese tipo de cosas estaría bien bien hacer, ¿no? Ahora, me me me comentaste un poquito, pues, sí, el que tienes bastantes actividades en tus días, escuela, el home office. Ahora me gustaría comentarte o preguntarte, ¿tienes tiempo para desconectarte también de todas estas cosas?
Uy, muy buena pregunta, eh. Pues, fíjate que yo creo que hasta en la noche, o sea, ya cuando me voy a acostar, que ya es que me relajo
Claro.
pero sí, yo creo que sería hasta en la noche.
Muy bien, y es que pregunto, porque también es necesario, ¿no? También desconectar de toda esa rutina del día, ¿no? Tener ese momento para hacer algún hobby, para hacer eh, o ver alguna serie o película, ¿no? Que siempre viene bien, y y y lo mejor, ¿no? También aparte de eso, tener ese momento para la actividad física, que también es súper, súper necesaria, ¿no? Y ahora, ¿actualmente tienes algún horario, algún eh, sí, alguna manera, alguna rutina e en tu semana, en tus días, o no?
Sí. Pues, actividad yo creo que serían pues no, o sea, yo creo que las que ya te mencioné, yo creo que, pues, salir a correr a veces en la mañana sí me gusta, o andar en bici también, pero, de repente lo hago, o sea, no siempre, porque te digo que, no sé, como que ya cuando voy a salir digo: "Ay es que también tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto". Y a veces que no me gana la culpa, sí me voy, pero cuando me gana la culpa mejor me quedo a hacer las cosas.
Claro. Okey, muy bien. Sí, entiendo esa parte, ¿no? Pero, pues, mira, yo creo que podrías empezar, eh, a darte un momento, ¿no? A lo mejor para ana para evaluar un poco, analizar los tiempos, analizar, eh eh, pendientes también, que eso es algo importante, ¿sabes? Eh, empezar el día, yo creo que podría recomendarte empezar el día, eh, con, haciendo alguna algún desayuno bastante bastante rico, que tú disfrutes bastante. Y después encargarte de notar a lo mejor posibles pendientes que vas a a tener durante el día, para que ya, digamos, tengas previsto esos pendientes, y sepas, o de alguna manera, en qué momento emplearlos, ¿no? Aparte de, a lo mejor, de la actividad del home office, de la escuela, eh, tener una lista de pendientes que, a lo mejor, el no tener una lista de pendientes, o no saber qué pendiente hacer a a-a a qué hora, a veces se ve como un imprevisto más y quita mucho tiempo. Y sin en cambio, yo creo que si tienes una lista de los pendientes que vas a tener, o cosas con las cuales tienes que lidiar en tu día, de alguna manera, de una manera automática, tienes que saber en qué momentos acomodarlas, y a lo mejor sientes que a lo mejor posiblemente el tiempo te puede dar para más, ¿no? Al tener un orden sobre esto. ¿Qué opinas?
Tienes razón. Súper bien, ahorita que lo menciono, sí me gusta, porque la verdad es que sí, o sea, como que una lista me va a ayudar a organizar más mi vida. Y sobre todo, pues, a ver qué es lo que voy a hacer día a día, porque de repente es como que digo: "A ver, tengo que hacer esto", pero luego se me olvida lo demás, y luego ando a las carreras queriendo hacer todo porque, obviamente, se me olvidó. Y, sobre todo, fíjate que me pasa con las clases, o sea, que a veces no anoto, por ejemplo, las tareas que tengo que hacer, y ya me meto según yo, porque ya acabé todo, ya es un viernes, y entonces me meto a ver qué me hace falta, y resulta que me hacen falta 2 o 3 tareas de otras clases, que no apunté en la, pues, en la agendita que tengo, y digo: "Ay, Dios mío", o sea, porque según yo, mi mente lo recuerda todo bien, pero, ¿cuál? O sea, me ahí estoy toda la noche del viernes, o también el sábado en la mañana, porque en la tarde son las entregas. Entonces, ahí volviéndome loca de que digo: "No es posible, ya la próxima vez voy a apuntar todo", pero, pues, se me sigue olvidando.
Cai Claro. Oh. <chuckles> Claro. <chuckles> Claro. Sí, yo creo que por eso, la verdad, vendría bien, eh, siempre empezar el día después de un desayuno, eh, bien equipado, bien preparado, eh, hacer una lista de pendientes, ¿no? Incluso si puedes si puedes hacerla en la noche, eh, yo creo que vendría bien, ¿no? Pero yo creo que es fundamental y yo creo que ayudaría mucho más, eh, a a a tener un poquito más de control sobre esos posibles imprevistos, ¿no? Al tener conocimiento de estos pendientes y cosas con las tienes que lidiar. Alguna manera automática, como te digo, vas a vas a saber en qué tiempo acomodarlos, y yo creo que podrías empezar por ahí, eh, de esa manera, y poco a poco in intentar implementar un horario, ¿sabes?, una rutina con hacer esta actividad a tal hora a tal hora, la escuela, el trabajo, el hobby, también esos hobbies son necesarios, ¿no? La actividad física es necesaria y también, eh, una una actividad para di para distraerse o desconectarse de digamos, de esa rutina también es supernecesaria. Entonces, intentar buscar un horario para todo, yo creo que que vendría bien.
Sí. Sí, la verdad es que ahorita que lo mencionas, sí es necesario porque, pues, tanto física como mentalmente, sí hace falta, o sea, el hecho de que te desconectes un rato de todo lo que estás haciendo durante el día, la verdad es que es super sano. Y bueno, también salir, ¿sabes? Porque de repente, todo el día estás, no sé, en la en la escuela, en la casa, eh, haciendo una cosa u otra, y entonces necesitas ese tiempo también hasta para que, no sé, el el cerebro se oxigene o tu cuerpo, pues, no sé, vaya a la naturaleza. Aquí cerca de un parquecito que a veces me gusta ir, me queda como a 15 minutos en el carro, pero bueno, digo, vale la pena porque está bonito, está grande
Claro. También, exactamente. Claro.
puedes ver a los animalitos, de repente hay ardillas o hay pajaritos, hay como un laguito también. Entonces, está bonito, toda la gente, pues, se va a correr. De repente ves también a los niños jugando en Hay como unos tipos pues, hay juegos y digo: "Qué padre", o sea, la verdad es que la gente hasta busca ese momento, pero ahorita que te digo que oscurece tan temprano, pues ya, yo creo que nadie va. <chuckles>
Claro, imagino. Claro. <laughs> Y también, ¿no? Eso yo creo que juega un poco en contra, aparte, ¿no?, de todas esas cosas que me dijiste. Ahora que el oscurece un poco temprano, pues sí, a lo mejor, eh, se siente el tiempo diferente también, se puede percibir, ¿no? Eh, y y yo creo que es podrías también integrar un momento, ¿no?, para intentar salir, eh, un poco, eh, alguna que otra vez a a caminar o a algu algún parque así, ¿no? Pero, yo creo que, eh, puedes empezar, digamos, esta rutina o estos horarios de una manera manera progresiva, ¿no? A lo mejor, puedes implementar primero, no sé, en la mañana, el hacer un buen desayuno con esto, y primero iniciar con la lista de pendientes. Una vez que, a lo mejor, pongas en práctica una semana completa, donde siempre siempre, todos los días tengas una lista de pendientes, muy bien. Ya, segunda semana, a lo mejor, agregarle algún otro detalle, y y irle subiendo progresivamente, a lo mejor, eh, hacer esto, hacer aquello hacer aquello, apuntar esto, apuntar el otro, voy a hacer esto aquí a esta hora, y yo creo que por ahí, eh, de una manera progresiva, podrías irte acostumbrando a tener ya una rutina y horarios bien establecidos entre semana, y yo creo que el fin de semana, como como la mayoría, ¿no?, se debería disfrutar de una manera totalmente diferente a lo que es de lunes a viernes. ¿Qué opinas?
Sí. Súper bien, la verdad es que sí me gusta. Ahorita que lo dices, la verdad es que suena, pues, muy buena rutina y sobre todo fácil de llevar, que pues sí me gusta cómo me lo estás mencionando, sobre todo que a veces ni siquiera me doy ese tiempo de de esos bloques, o sea, como hasta tomarme el tiempo entre bloque y bloque, porque yo quisiera hacer como todo corrido, pero pues no se puede, o sea como que sí tienes que tener un ratito de descanso, de estirarte, de pues, hasta tomar agua. A a veces suena como un poco absurdo, pero sí se necesita.
Claro. Exacto. Si, muy necesario. Claro. Sí, yo creo que implementar esto, eh, de verdad creo o espero que que de alguna manera te pueda resultar, ¿no?, para intentar sentir que, eh, el tiempo está siendo suficiente para todo, y y que no te falta nada, ¿no? Ojalá puedas implementar esto y después, pues, platicármelo, ¿no? A ver cómo a ver cómo te fue implementando esto.
Sí, y te lo voy a contar, vas a ver que me va a ver superbién porque, pues sí, los necesitaba estos consejos que me diste y sobre todo, pues gracias por escucharme, porque sí me estaba volviendo como que dije: "Ay no, ¿es que cómo voy a organizarme?", pero ahorita que me ayudaste, la verdad es que va a mejorar bastante mi ritmo de vida. Gracias, de verdad.
Claro que sí, de verdad, me este, espero que sí, esperas espero que puedas solucionar esto, y cuando quieras aquí estamos. Un gusto platicar contigo.